Oye, quisiera ver si tú me pudieses ayudar con con un tema que pues, traigo como un poco atorado, un poco preocupado. Fíjate que quiero crear una una rutina de ocio, pero creo que hay momentos en los que, cuando llego como a hacer esta, pues, esta rutina, me me genera como cierta cup culpabilidad y me hace sentir, eh, justo, como culpable, ¿no? Entonces, quisiera ver si tú me pudieses ayudar a a saber cómo puedo, pues vaya, tener este tiempo sin sentirme culpable.
Claro. Okey. Claro, sí, entiendo entiendo perfectamente que a veces, normalmente cuando intentas disfrut disfrutar de esos momentos de ocio, de esos momentos, de algunas actividades que a lo mejor muchas personas no las ven de todo aptas, a veces sí se entiende esa esa culpabilidad, ¿no?, que me estás comentando, y me gustaría preguntarte, eh, digamos, ¿en qué momentos del día es cuando haces este tipo de de actividades?
Pues mira, casi siempre lo hago después del trabajo, y lo hago tipo 7:00 a 10:00 de la noche, ah, digamos que sí son unas 3, 4 horas a lo mucho que que llego como a realizar esta, esta actividad, que principalmente viene siendo el jugar videojuegos de en mi habitación. Realmente, no estoy como en otro lugar.
Claro. Okey. Claro. Oh, muy bien. Claro, guau, sí, pues entiendo bastante los videojuegos. Son muy buenos, muy buena distracción, muy buen entretenimiento, ¿no? Y más, toda la variedad que hay, y y me gustaría preguntarte, ¿por qué sientes esta culpabilidad? ¿Hay algo que de alguna manera o algún comentario que te digan que te haga sentir un poco mal?
Claro. Sí, fíjate que principalmente, creo que los comentarios vienen por parte de mi familia, principalmente de de mi papá y de mi mamá, eh, que creo que son las personas con más autoridad que, que me pueden como dar, eh, órdenes, digámoslo así, pero principalmente el comentario viene como, de: "Ah, es que todo el tiempo te la pasas jugando". Eh, aquí el contexto tal vez un poco, eh eh, rápido, es que como yo trabajo desde casa, pues todo el día me la paso en mi cuarto trabajando y demás. Entonces, cuando pues, ya estoy libre, pues, me me de me paso como a jugar videojuegos, ¿no? Entonces, ellos como que todo el tiempo piensan que estoy jugando videojuegos mientras, pues, estoy trabajando en en casa, ¿no? Y creo que por ahí viene también como esta parte de, no sé cómo pa hacer para tal vez, mm, hacerlos entender el el cómo, pues estoy como en en otra cosa que ya no es como tal el trabajo.
Ah, okey. Claro. Okey. Okey. Okey, ya veo. Sí, claro. Y y ¿nunca les has platicado esta parte de cómo es la dinámica, de cómo es tu trabajo? Eh, ¿no no nunca se ha dado la oportunidad, de que tú les puedas platicar un poco sobre eso?
Fíjate que sí y últimamente siento que ambos como que l están entendiendo esa parte de que, pues, tal vez, por parte de mi mamá, como que ya entendió la rutina. Y por parte de mi papá, como que ya entendió un poquito más el cómo funciona, pues vaya, estas nuevas formas de trabajo. Siento que por por su época y y el cómo fue tal vez educado, como que toda su creencia era de que un trabajo es, eh, obligatorio en una oficina y de tal horario a tal horario. Entonces, siento que ahorita ya está como adaptándose, tal vez un poco más como a estas nuevas tendencias de pues vaya, de de trabajar desde casa. Entonces, creo que ha han estado como cambiando realmente, pero siento que todavía me me llego a sentir culpable sin recibir aún como, ya estos comentarios.
Okey. Claro. Claro. Okey, sí, ya entiendo. Y y mira, yo creo que para para evitar estos malentendidos, esta idea, esta perspectiva que tienen sobre ti, hay que entender a lo mejor que, pues, sí se les hace complicado, ¿no?, de alguna manera, creer que estás trabajando desde casa, de verdad, o sea, y yo creo que la manera de alguna manera de, pues, de de enseñarles es, a lo mejor, ahí enseñándoles es es esos pagos que te han llegado, cómo es la dinámica, que te escuchen igual mientras estás trabajando, ¿no? A lo mejor que te vean, que vean cómo es el tiempo, qué es lo que haces, y y de alguna manera ellos puedan tener un pues una perspectiva ya correcta de cómo eh, de cómo es esta esta parte, cómo es el trabajo, ¿no? Y a lo mejor, pues, explicarles qué tanto tiempo y todo eso. Entonces, yo creo que es de algo eso eso podría ser para empezar, ¿no? Empezar por cambiarles la perspectiva, eh, que ellos vean cómo literalmente es este trabajo y qué es lo que haces, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por ahí. Y, a lo mejor, y, eh va a cambiar totalmente e ese esa idea que tienen de ti, ¿sabes? Okey, okey, y a lo mejor ya más adelante no te distraen, no te tocan la puerta, no te dicen, eh, eh, cosas que a lo mejor, te te dicen en estos momentos, ¿no? Yo creo que, entonces, sería empezar por ahí. Y y yo creo que eh claro, dime.
Ajá. M claro. Claro. Entiendo. Fíjate que Eje, que fíjate que creo que me parece algo muy bueno esa idea y creo que, de cierta manera me me agrada mucho la la forma en la que me lo planteas porque justo, tal vez el demostrarles como esta situación me me ayudaría, tal vez como a ganar estos puntos extra que, pues de cierta manera no buscaba, pero que sí tal vez me ayuden a tener como otros beneficios de justo la lo que mencionaba, ¿no? De que a lo mejor no no toquen la puerta, de que a lo mejor, en caso de que me necesiten, puedan buscar como un momento adecuado, o que a lo mejor me manden un mensaje que es una forma un poco más silenciosa, tal vez, de de preguntarme algo, de de saber si estoy ocupado, si pueden entrar, como que todas estas situaciones y creo que me me agrada mucho como esa idea que me mencionas.
Claro. Sí, claro, yo creo que puede ser el inicio, ¿no?, también de eso. Y y y ya, eh, ahora sí que si en también, de alguna manera, como dices, ¿no?, que terminas, eh, tu parte de de empleo, ahora sí que, terminas tu rutina, y es cuando ya puedes dedicarte, ahora sí, a a jugar videojuegos, ¿no? Y yo creo que igual, a lo mejor, para que no te sientas un poco culpable, eh, antes de hacer esto, a lo mejor, eh, realizar alguna algunos pendientes, algunas cosas del hogar que también, sabes que tienes que hacer y es mejor hacerlas antes de también de sentarse a disfrutar un poco de los videojuegos, ¿no?, que que el tiempo <chuckles> se siente de o de o de otra manera, ¿no? Se percibe de otra manera jugando videojuegos.
Claro. <chuckles> Sí, justo. Claro, y de hecho, sí, eso eso me llega a pasar mucho de que pierdo la noción del tiempo y de repente ya es las 10:00, 11:00 de la noche, y es como de, ay, yo no <chuckles> no he salido de mi cuarto en 4 horas, y, pues, sí, a veces, creo que también por eso, t luego como que están un poco molestos de que a veces, pues no no tengo como esta interacción tal vez con con mi entorno, ¿no? Pero casi siempre es como que, los fines de semana se los dedico completamente a ellos y, pues, tal vez como que es una forma de, pues, tal vez de demostrar de que sí estoy aquí, pero, pues tal vez entre semana estoy ocupado o estoy en otro en otra situación, ¿no? Pero creo que, justo todo esto que me mencionabas de de dar como, pues, de cierta manera establecer como límites y y tanto para mí como para ellos, creo que sí sería mo la mejor forma de, tal vez, como evitar el sentirme culpable, como, pues sí, ¿no?, tal vez de Ya terminé, no sé, n un ejemplo, ¿no?, de de lavar como los trastes, pues tal vez ahora ya me toca descansar o o relajarme, ¿no? Ya estuve trabajando, ya lavé o a hice alguna actividad en l en la casa. Puedo tomar como este tiempo para, pues, tal vez relajarme, sentirme tranquilo y no tener como problemas o alguna otra situación. Entonces, creo que me parece muy buena idea para tratar de de mejorar como en estos aspectos, y pues de cierta manera, aunque no sea tan complicada la la situación de, tal vez, ocupar "mi tiempo libre", entre comillas, para tratar estos tiemp estos, eh, estas rutinas de ocio.
Claro. Así es. Claro. Sí, exactamente. Es es muy importante eso que dices, ¿no?, eh, mantener ese equilibrio, también, a lo mejor, importante disfrutar antes de de de de seguir con los videojuegos, un momento para platicar con tus padres, ¿no? A realizar alguna actividad, eh, con ellos que también no te llegue a surgir esa culpabilidad, ¿no?, de que estás todo el tiempo ahí y quieres también estar un poco un poco con ellos, ¿no?, para darles esa atención. Entonces, eh, por esa parte sería importante, y no te debes sentir mal, ¿no? El jugar videojuegos, es es un hobby es un hobby bastante bueno, que te trae buenas cosas, te trae buenos aprendizajes, incluso, puedes, eh, de también dedicarle para la parte competitiva, en parte de creación de contenido, ¿no?, que, a lo mejor, igual, si si tienes esa idea, deberías aprovecharla también a a empezar a elaborarla, ¿no? Ya que en estos días también es algo que que que mucha gente está comenzando a hacer.
Mm, claro. Sí, fíjate que me parece muy muy bueno estos consejos. Incluso me gustaría tal vez como aprovechar este tiempo y crear como otros proyectos y que de cierta forma me me generen como esta, mm pues vaya, eh, u una remuneración económica que <chuckles> que a que más bueno sería, ¿no?, que que me pagaran por al por algo que, pues, yo considero como mi hobby y que lo hago por gusto y no lo hago tal vez como por este dine eh, aparte de tal vez ganar dinero. Entonces, creo que me parece, me muy buena idea, eh, todas estas que me estás dando, y la verdad es que no sé qué qué más pudieras como a a lo mejor ayudarme en cuestión de tal vez buscar tiempos adecuados para hacerlo.
Exactamente. Claro. Claro, pues mira, ahora sí. Me comentaste un poco que vas terminado tu rutina como a las 5:00, ¿me dijiste?, si no me equivoco.
Ajá, como 5:00 o 6:00 de la tarde es cuando ya estoy como libre del trabajo y ya tomo como 1 hora, más o menos, para relajarme del trabajo, de tal vez, como olvidarme de todas estas situaciones, y ya como 7:00, 7 y media, como que ya empiezo a a a jugar.
Okey, muy bien. Me me comentaste que es como de 7:00 a 10:00 de la noche, más o menos, pues, sí, yo creo que es muy buena hora, ¿no? Nada más, eh eh, ahora sí que, intentar, o antes de ponerte a jugar, pues, sí cumplir, a lo mejor, co con con esos con esos proyectos, ¿sabes?, este, que que que o con esas actividades, ¿no?, esos pendientes, para que no, de alguna manera, te estén presionando con esos pendientes, que te faltó hacer esto, que te faltó hacer aquello. Entonces, yo creo que que sea algo de ley, ¿no?, que sea una regla que, a lo mejor tienes que que estar implementando. Okey, ya voy a ponerme a jugar, termino con este proyecto, con e con esta actividad, con este pendiente, con esto que me dijo mi papá, con esto que me dijo mi mamá. Entonces, yo creo que sea algo, como una regla que que que tienes que hacer antes de ponerte a jugar videojuegos para evitar ese tipo de malentendidos, ¿no? Y puedas, sí, de alguna manera, disfrutar de manera corrida el jugar videojuegos.
Okey. Claro. Oye, fíjate que me me has como abierto, pues este panorama de de opciones que tengo y de verdad que me me da como este esta motivación de de seguir como haciendo esta este hobby que tanto me me agrada y ta ya no tener como esta esta culpa de de le que lo estoy haciendo tal vez en un horario inadecuado, entonces, creo que que me des como estas sugerencias y todo este apoyo, la verdad es que te lo agradezco muchísimo y también te agradezco mucho el tiempo que pasaste en en escucharme y, pues, al al darme todas estas sugerencias que, te repito, me me fascinaron y que creo que combinando todas estas, me me traería un resultado adecuado, y de cierta manera, pues, esta pa la parte de de no sentirme culpable, creo que eso es lo lo importante que, pues, n quería como evitar y que me gustaría el seguir evitando, pero creo que con estos consejos me ayudarías mu me ayudaría muchísimo a a ya no sentirme culpable y de esa manera, así que, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas estas sugerencias.
Claro. Claro. Claro. Sí, claro. Sin duda fue un gusto platicar contigo y, de verdad, solamente ten una buena organización, buen manejo de los tiempos, buenos pendientes, y tú puedes disfrutar, eh, de de esos momentos jugando videojuegos, siempre y cuando, pues, cumplas con esa parte, con esos pendientes, ¿no?, y y lo más importante, no olvides explicarle, eh, a tus papás, este, digamos, cómo es ese ese trabajo que tienes, igual disfrutar, ¿no?, porque no todos tienen e e es esa ventaja de poder trabajar desde casa y tener el tiempo para disfru para disfrutar de buenos videojuegos.
Claro. Claro, de verdad que muchas gracias por esos ánimos y ya te estaré contando qué tal. Hasta pronto.
Hasta p